آآ لأ، ال ط طبعًا صوت التكبيرات بيبقى شيء ديني بالنسبة لنا وحاجة حاجة كويسة طبعًا هو ال ال ال بتحس بقيمت بالت بالتكبيرات دِيّن وال وفي ال في كل حاجة بقى في الأذان وفي المكروف في ال في المسجد وفي التلفزيون وفي كل حاجة، فدي اللي بتحسس طبعًا بقيمت العيد.
أيوه، أيوه، أيوه. حلو أوي. طَب هاسألك بقى سؤال كده وآخِر سؤال، يعني أنت بتحس كده العيد بيبقى أحسن في الشارع والّا في البيت أكتر؟
آآ في الشارع، في الشارع لإن لو كنّا اتعوّدنا على لعبنا زمان وكد والكلام ده في الشارع.
حلوة أو